Pero entonces, ¿cómo decides seguir a alguien en redes sociales?
Bueno, para comenzar tengo así como que un cierto criterio de clasificar a la a las redes sociales, para empezar. La otra, eh, me me gusta mucho seguir y veo, antes de seguir a alguien, me fijo mucho en la vibra que transmite. Sí, lo que comparte me inspira, me hace pensar, o también me saca una sonrisa, o me ayuda en un en algún tutorial, por ejemplo, ¿verdad? Lo sigo y y realmente a veces hasta sin pensarlo, pum, seguir.
Okey. Ajá. Okey, okey, okey. Oye, a ver, por ejemplo, explícame el primer punto que mencionabas, o sea, que que eliges que seleccionas las redes sociales. O sea, no no estás en todas, sino que seleccionas cuáles tener.
Sí. Sí, clasificadas. Así es, algo así. Por ejemplo, nada más así te doy así un ejemplo rapidito de lo que cómo la seleccioné. Tengo solo 3 redes sociales, obviamente. Las redes sociales y la otra, eh, no le llamo red social porque realmente es como una plataforma donde hay mucho contenido, pero de red social tengo 3 que es Facebook, TikTok y e Instagram, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Okey. Okey. Okey.
Las clasifico.
Okey. Entonces, eh, digamos que tú sí puedes seguir, eh, en Facebook, por decir algo, eh, a una persona que no conoces realmente. Solo por lo que te hace sentir.
Ujú. Ujú. No. No, ahí es por eso te como te co comenté al principio, las clasifiqué <chuckles> y ya como que cerré ese círculo, esa esa ansiedad que, por ejemplo, cuando uno es joven, más joven, todavía soy joven, ¿verdad? Pero, cuando es uno es más joven, pues, empiezas a agregar ese, todo ese montón de gente, toneladas de personas que van pasando entre tu vida. Y como esa red social, por ejemplo, la de Facebook, es la que yo tengo de con mucho más años. Entonces, pues la la tuve cuando estaba en la universidad. Pasaba un cuatri nuevo, el cuatrimestre y era medio grupo incluido. Pasaba otro cuatrimestre nuevo, otro medio grupo incluido. Entonces, hubo un punto que eran como 2000, personas. Tú dices, <smacks lips> ¿para qué?
Ajá. Ajá. Ajá.
¿Por qué? Y y llegué a un estado hace como de digamos, hace como unos 5, años, que que empecé a a a ver que no todas las personas las debes de seguir, ni tampoco te deben de seguir. Entonces, ahí es cuando reclasifiqué, sobre todo esa red social, y empecé a eliminar, por lo menos eliminé como 1800, personas y la dejé.
Ajá. Ajá. Es correcto. Okey, entonces a eso te referías con seleccionar, que eso era lo que no me quedaba muy claro, digamos, limpiaste.
Así es. Sí, eso fue lo que hice realmente, limpiar todas mis redes sociales, ¿por qué? Por ejemplo, Facebook, simplemente dejé familiares, amigos realmente cercanos, que que sí tienes contacto sí, claro. Por muchas cosas, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo en las redes sociales y, bueno, más que nada gente muy mala. Bueno.
Ajá. Gente que sí conoces. Claro. Claro.
Ah entonces, ¿qué hice? Pues, dejé nada más, eh, máximo así como 190 personas ahí en en en el en el Facebook. Dije: "Bueno, después hago como que otra limpia", y ya terminas de eliminar lo la gente que no tiene nada que hacer y grupos, sobre todo, porque le vas dando, eh eh, así me gusta exacto.
Ajá. Ajá. Sí, a muchos grupos que entre esa misma gente te sugiere de: "Dale, por favor, eh, seguir a este grupo", o negocios que se abrieron y que ya ni existen.
Ujú. Exacto. Exacto. Entonces, me me tomé así como que un periodo de unos 3 meses, no lo hice así como que día y noche, día y noche. No, no, no, no, no. Lo hice en mis ratitos libres, iba y me tomaba un cafecito, o en lo que estaban jugando los niños ahí en el parque, <giggles> aprovechaba a ver este sí, este no, este a ver, este cos cositas de esas.
<smacks lips> ¿No? Ajá. Claro, claro, claro. Sí, por supuesto. Oye, entonces, por ejemplo, Facebook específicamente, tu criterio fue, eh, dejar a las personas solamente que sí conoces, que es familia, y y y sacaste, eliminaste, limpiaste a todas las que no tienen que ver.
Sí. Sí. Exactamente, eso fue lo que hice.
¿Y eso cada cuándo lo haces? ¿O ya más bien seleccionas a quién seguir en Facebook?
Pues, trata de hacerlo lo Exactamente, ya muy muy difícil ahorita es este el poder seguir a alguien en Facebook. Bueno, eh, lo lo tomo como ejercicio, ¿por qué? Porque ya las personas que están ya incluidas, bueno, es porque tienen algo que ver y tenemos algo que ver en común, ya sea familiar, amistad o de trabajo.
Ajá. Okey. Claro, claro.
Entonces, las personas nuevas ya como que a esta <chuckles> edad, eh, obviamente no estoy muy viejo, pero a esta edad ya ya razono y digo: "¿Sabes qué?" A ver, conoces a nuevas personas y de repente, pues, hay una buena persona con la que conectas y dices: "Bueno, voy a darme una oportunidad a mí <chuckles> de conocer a esta persona", la agregas en tu te digo, pero ya es una, no a medio grupo, <chuckles> ¿verdad?
Ajá. Claro. Y y digamos que con el tiempo vas viendo qué tanto y de qué forma interactúas con esa persona. Y si realmente no hay interacción y no te aporta, ¿también después de un tiempo la eliminas o ahí la dejas?
Sí. Así es. Eh, depende depende. Eh, como te repito, tengo con esta red social casi 19, años. Entonces, eh, sí me costó eliminar muchas personas y todavía siento que las que tengo son demasiadas, ¿por qué? Mi plan, o sea, mi plan mira, a ver, eh, en este mundo, pues sí hay que estar conectado ahora con con las demás, eh, personas, ¿verdad? Aunque no te hables físicamente, aunque no te veas cara a cara, pero, por lo menos ahí estás conectado y de alguna manera quieres saber de los demás, y ellos también quieren saber de ti. Bueno, esta es una buena oportunidad, es una buena red social que si la sabes canalizar, eh, pues, eh, cumple su objetivo. Bueno, el objetivo para ti, que, pues, es en por eso la la incluiste en tu, ahora sí que en tu vida y en tu dispositivo, ¿verdad? Entonces, pues, hay que darle ese uso. Eh, así hay que darle ese buen uso de nada más familiares, amigos, poner poner los candados suficientes, los más que puedas, créeme, ninguno está de menos, ¿para qué? Pues, el tipo de de de de pues, de que, uh, cosas, eh, ma malas, y malignas que se presentan en las redes sociales
Sí. Okey. Ajá. Claro. Okey. Claro. Por supuesto. Claro. Oye, y y dime algo. Eh, ya me explicaste el criterio que a que que manejas en Facebook, ¿es el mismo criterio para Instagram y y para TikTok?
Sí, eso es lo que Mm. Ujú. Ujú. No. No no, de ninguna manera. Eh, por ejemplo, te
A ver, explícame la diferencia entre esos 2.
te puedo hablar de ahora de Instagram, ¿para qué uso Instagram? Realmente no no mezclo absolutamente nada de mi vida personal en Instagram, ¿por qué? Porque, obviamente, como te lo acabo de decir, Facebook nada más es para mi vida personal, bueno, Instagram, ¿para qué lo utilizo? Aunque de alguna manera yo sé que están conectados, pero pues, también tienen protocolos para no, eh, no publicar. Exacto, tú lo acabas de decir. Bueno, ¿para qué uso Instagram? Para todo el trabajo que hago y si lo quiero presentar y atraer nuevos clientes, pues, doy esa red social como referencia para que ahí mis mis clientes, o el trabajo que realizo, eh, vean lo que hago así, ¿y nada más? Nada más, no no le mezclo nada.
Ajá. Okey. Ajá. Sí, para no compartir lo mismo en ambos. Ujú. Ajá. Okey. Entonces, ahí lo utilizas para eso, para cuestiones laborales.
Sí. Sí, y ni siquiera me meto a ver videos y reels y este tipo de cosas, porque, sé que <laughs> el algoritmo empieza a trabajar, no en tu contra, porque, pues, es su trabajo, ¿verdad? Eh eh, ya me meterte cosas a a, pues, para venderte algo como siempre, ¿verdad? Bueno, nada más nada más eso.
Claro. Por supuesto, pero pero, ¿ahí tienes también en Instagram, gente de Facebook, por ejemplo, gente de de tu familia, de tus amigos?
Ujú. Sí. N no, de mi familia casi nadie está en Instagram. Y obviamente, cuando ellos me mandan solicitud porque, se dan cuenta <chuckles> y el exacto les les mando por un mensajito, oye sabes que discúlpame pero este es solo una red social de trabajo, eh, y pues, cuando gustes mira aquí está el el Facebook que es como nos seguimos comunicando y no es necesario, de alguna de alguna manera a agradable para tampoco hacerlo sentir mal, ¿verdad? <chuckles> Porque, un rechazo siempre, aunque sea por muy mínimo, la a a las personas a veces son tan vulnerables que lo pueden tomar a mal.
En Instagram. Tú estás en Instagram, ajá. Ajá. Claro. Claro. No, y ahora las redes sociales, como que ya han tomado un lugar tan importante que desde mi punto de vista, no deberían de <chuckles> tomarlo en lo personal, que es más significativo el ver que alguien dejó de seguir al otro a otro, a otro tipo de cosas.
Entonces ¡Uy! Y Sí es tú las acabas de decir. ¡Ajá! <chuckles> Exacto, tú lo acabas de decir. A veces las redes sociales ya se convirtieron sobre todo en algo muy sensible y muy vul vulnerable en los sentimientos de las personas. Entonces, trato trato de no no no hacerlos sen sentir mal, porque pues, yo les aclaro desde un principio que es, bueno en este caso si es un un un familiar, o un compañero que ya conozco que que lo voy a agregar en Facebook, le advierto. Mira, tengo Instagram, también tengo TikTok y tengo un canal de de YouTube, pero, ¿sabes qué? En ninguno de ellos voy a manejar absolutamente nada personal y si te voy a, este, dame la oportunidad, yo hasta les hablo así. <chuckles> Dame la oportunidad de integrarte en Facebook y, ¿qué te parece si aquí nos quedamos nada más? No te voy a mandar solicitudes en otro. Ujú.
Sí. Ajá. Ajá. Ajá. Okey. Ajá. Bueno, pero, para Facebook, eh, no lo podrías tú integrar, ¿no? Más bien es la persona que acepta o no estar, eh, cuando tú le mandas la invitación, ¿no? Es la persona es la otra quien lo acepta o no.
Y. Pero Ujú. No, pero, ah, sí, bueno, sí sí, eso es el mecanismo de Facebook. Pero, yo me refiero cuando estás, obviamente, pues, tienes que conocer a la persona persona. No vas a, eh, lo que no hago es a agregar a personas así nada más al azar, que no sé quién son. No, no, no, eso no lo hago. Hago una persona que primero hable con ella, conviví con ella, trabajé con ella, o es mi familiar. Y ahí es donde yo lo manejo. Ujú.
Ajá. Ajá. Okey, eso eso sí de Facebook, pero, por ejemplo, Instagram ya me comentaste que lo usas para trabajo, ¿y TikTok?
Y TikTok nada más lo veo para, eh, buscar como ese ese tipo de videos como son tutoriales, que de repente te muestran en 3 segundos lo que te gusta, y lo que no te gusta. Entonces, eso lo para eso uso TikTok como un tipo de también de distracción y cómo no, sí, es muy bueno, si lo sabes usar, ¿verdad? Pues, si si vas y te la pasas viendo esa gente que nomás se la pasa haciéndole bromas a la a otras personas, invadiendo su espacio, no. Incluso, este, tengo una manera de de reportarlos como cuentas, este, ofensivas y ese tipo de cosas por no, no debe de ser. No. Realmente a mí me sir me sirve para de repente hay creadores de contenido muy buenos que te enseñan cosas, o en en videos cortos ya te dij te dijeron la historia, por ejemplo, de alguien que te interesa, de alguien que conociste, de algún historiador.
Ujú. Claro. Claro, claro. Oye, y y dime algo dime algo, ¿alguna vez seguiste a alguien que resultó ser muy buena idea? ¿Y alguna vez seguiste a alguien que resultó todo lo contrario?
Ujú. Uy, si. Sí, desde luego. Claro que sí, esos claro, primero yo antes de de pasar ese tipo de cosas, mm, en Facebook e Instagram, los veo en TikTok, ahí. De repente, te aparecen, ¿qué pasó? Bueno, encontré a una niña que se llama Astro Alejandra, buenísima, buenísima, porque, obviamente, bueno, te habla del de la creación del universo y este tipo de cosas. Bueno, me pareció muy interesante, bueno, ahora ya la sigo en YouTube, ¿verdad? Y ya sus videos son más largos y ya veo que algún videíto ajá. Pero la neg la negativa es que, por ejemplo, vi en en TikTok a un niño que, por ejemplo, es desarrollador programador.
¿Me puedes contar? Ajá. Ajá. Okey. Okey, esa fue la positiva. ¿Y la negativa? Ajá.
Y y, obviamente, lo que estaba <chuckles> presentando ahí en su en su video, porque obviamente, pues, es de 7 segundos, 10 segundos, me pareció interesante. ¿Y qué es lo que hago? Mi mecanismo es así, lo veo en TikTok y me voy a fe a YouTube para seguirlo en YouTube, y resulta que, realmente, le estaba copiando todo su contenido a otra persona. Entonces, pues, ahí se me hizo como que deshonesto.
Okey. Okey, pero pero, personalmente, ¿no es que haya sido una pésima experiencia para ti?
No, no no no no no no. Nada más, obviamente, pues, te das cuenta.
Okey. ¿Y y y cuáles son las señales claras que tú ves de alarma? ¿Y cómo las detectas rápido cuando son posts, eh, tóxicos?, cuando hay peligro, cuando ¿cómo lo detectas?
<laughs> Sobre todo cuando te tratan de vender, qué cursos de finanzas, de autoayuda, ese tipo de cosas, no, sí necesitas autoayuda pues vas con un profesional. Si quieres saber de finanzas, obviamente también te metes a un curso de finanzas que sea profesional e impartido por alguna institución reconocible como las universidades también ofrecen cursos.
Así es. Claro. Okey, o sea, la saturación de estas ventas, sui generis, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Eso sería. SÍ. Digamos, altos mentores.
Pero, algo que te alarme, como algo que trae un virus o algo que detrás trae un delito.
Ah bueno, eso eso es completamente, este, diferente, claro, y son situaciones, eh, para no compartir, pero pues sí me lo permites en otro momento te lo puedo comentar, claro que sí hay, y hay muchos, eh, y hay que tener mucho cuidado. Sí.
Claro. Sí, por supuesto. Por supuesto, pues te agradezco mucho tu tiempo, tus puntos de vista muy interesantes. Eh, me agradó. Muchas gracias.
Gracias a ti, fue una bonita charla.